والله يعني مش عايزة أقول لك يعني، هي ال الموضوع في ال زمان كان بسيط معايا شوية، فكنت باضحك، وحاليًا، آآ يعني م ساعات باضحك بس ضحك السخرية يعني، أنا دلوقتي بقيت باتضايق، باتنرفز، أنا <chuckles> صرفت على الفاضي أو أو على الأقل كرّرت الحاجة والحاجة بقت عندي أكتر وأنا محتاجة حاجة أقل، آه، آه، فبتضايقني أكتر طبعًا وت وتوتّرني.
إمم. إمم. آه. فاهمِك أكيد. إمم. هي المصاريف بتضايق فعلًا. إمم. أنا عارف، أنا معا أنا معاكِ إن أنتِ بتحسّي إن أنتِ صرفتِ في حاجة كده، وأنتِ هي عندِك أصلًا وكان ممكن توفَّري الفلوس دي، أكيد إحساس يعني أنتِ بتحسّي الإحساس ده، بس ع إمم، قولي لي.
آه. بعدين هاقول لك على حاجة، أنا باحس كمان اللي في البيت يعني اتضايقوا منّي، يعني هُم كانوا متفقين مثلًا على حاجة تانية أو عارفين إن في حاجة هي اللي ناقصة، هي اللي هتيجي، يتفاجئوا إن الحاجة اللي موجودة بقِت بالض بالضعف، فاهمني؟ أنا باحس فيهم كده. إمم.
إمم. آه، فاهم ده، فاهم ده، آه فاهم ده، بس ما يقلقكيش الموضوع ده خالص، تمام، و بس قولي لي يعني برضه أنتِ بتحسي إن ده بيحصل بسبب ال إن أنتِ بتتسرّعي أنتِ وبتشتري الحاجة؟ يعني بتحسّي إن أنتِ زي ما بيقولوا متلهوجة كده في شِرا الحاجة، والّا أنتِ بتنسي فعلًا؟
آه. والله بُصّ، لأ، مش بابقى متلهوجة أوي، بس هو أنا بانسى فعلًا، وال العروض بتغريني، يعني أنا باروح الاقي الحاجة دي عليها عرض، آه، يعني شدّتني بقى خلاص الله! طب ما اجيب دي، دي جميلة، فرصة، الله ده دي فرصة وجميلة، فأنا بتلاقيني كده ركبني الزهايمر مَرّة واحدة، ونسيت أصلًا أنا <chuckles> إيه اللي أنا كنت عايزاه، آه.
إمم. آه، إمم، فاهمِك. آه. ده ده إحساس طبيعي، لا، لا، ده إحساس طبيعي على فكرة، الناس لمّا بتلاقي العروض كده قدّامها في العموم يعني، بتعمل زي ما أنتِ بتعملي كده بالضبط، آآ
بجد أنا حزينة على نفْسي يعني، أنا باحس إن أنا فعلًا بقيت
لا، لا، لا، لأ مش عايزِك تحزني خالص. نهدى كده وعايزِك تهدي كده وتروّقي، وقولي لي برضه، يعني في حاجة مهمّة كده عايزِك تقوليها لي، أنتِ عندِك مكان بقى، يعني أنتِ لمّا بتشتري مناديل كده، عندِك مكان مخصص للمناديل بتبُصّي عليه قبل ما تنزلي تشتري والّا والّا بتُفاجئي إن أنتِ اشتريتِ الحاجة وبعد كده بتبُصّي على المكان؟
آه. إمم.